بالضبط ما فيش أنا أنا هو جُم يعتذروا، قلت لهم: "يا جماعة الموضوع طبيعي، هو مين في الدنيا كان شغال مع حد وما اتّريقش عليه؟ ما فيش مدير ما بيتريقش على الموظفين وما فيش موظفين ما بيتريقوش على المدير بتاعهم، ده عادي."
<clears throat> امم. امم. وهُم حسّوا بقى إيه تجاه موقفك ده يعني مع الموضوع؟
هُم برضه حسوا يعني خليني أقول، حسوا إن أنا فاهمة ب باحضر لهم حاجة. <giggles>
امم، أنا ناوي لكم على نِيّة سودة يعني <laughs>
ص و وهاقول لِك الصراحة، ده كان مش هاقول لِك باسطني بس كان في نوع كده جوايا من أصل هاقول لِك على حاجة، الشخص اللي بيغضب ده واللي بيـع مش عارف إيه والكلام ده، الناس بت بت بتبقى متضايقة وخايفة منه والكلام ده كله. على الناحية التانية، أنت لو ما انتقمتش وخدت الموضوع بسلاسة، بالعكس هُم ممكن يقلقوا منك أكتر فاهمة حاجة؟
امم. امم. إمم. امم، امم، امم، صح صح، عندك حق فعلًا
اللي هو، هُم هيفضلوا خايفين اللي هو هو هو بيضحك في وِشِّنا وبيحضّر لنا مصيبة.
هُم خايفين في الحالتين على فكرة يعني
آه يعني، هو هو ب أكيد بيحضّر لنا مصيبة يعني أكيد هو ما عدهاش كده، يعني أكيد هو ما سامحناش. بس أنت في نفس اللحظة أنت حاسس اللي هو لا والله يا جماعة أنا سامحتكم بس هُم مستحيل يصدقوا، بس هُم مستحيل يصدقوا، وفي الحالتين أنت أنت م أنت منشكح؛ لأنك لا نمت، عَمّال تفكر في كلامهم و وضغطك عِلِي والكلام ده كله، وفي نفس الوقت على الناحية التانية آه.
امم <laughs> جماعة الموضوع خلص خلاص <laughs> امم. امم امم، آه في ناس امم.
وفي نفس الوقت على الناحية التانية، أنت- خلينا نقول- علمت عليهم بكل شياكة، وهُم هيفضلوا خايفين منك، بس مش خايفين وكارهينك، هُم خايفين ومش مصدقين إن أنت أكيد سامحت فاهمة. <chuckles>
امم <clears throat>